Certo, allora guarda io quello che ti potrei dire, uhm, già, mhmm, accennato prima, no, magari prova a informarti su qualche outlet, non so adesso se sei in una città abbastanza grande così, però, uhm, ce ne sono tanti e ci sono tanti posti in cui ci sono anche, uhm, non ti dico marche, ehm, proprio di lusso, però comunque, uhm, che sono di buona qualità, ma che già sono scontati di un sacco. Quindi, uhm, già quello potrebbe essere un una piccola soluzione, ecco.
Okay. Sì, sì, anche perché la marca non mi interessa, quindi l'importante è che sian carini.
Okay, guar perfetto, perfetto. E poi, uhm, quello che ti volevo consigliare anche, sempre in base anche un po' a dove vivi, uhm, anche al mercato puoi provare, perché comunque lì, uhm, non ci sono solo cose usate, anzi, in realtà, per i vari mercatini proprio c'è scritto se vendono cose usate o se sono nuove, uhm, e, mhmm, ci sono veramente tantissime, ma tantissime cose, ma anche di qualità proprio anche in cotone, in lana, proprio al 100% che comunque costano molto meno, rispetto che andare a prenderli in un negozio. Uhm sì.
Mh-mh. Eh sì immagino. Qui m però mi becchi a in castagna, perché dove abito io, al mercato, a parte frutta e verdura e pesce, hanno delle ciabatte, dei cappellini, delle cose estive. Quindi non non vendono i maglioni. Eh.
Okay. Ah okay, okay.
Infatti mi hai dato una buona idea con gli outlet, perché proprio vabbè non vicinissimi, ma a 1 oretta di ca da casa più o meno, c'è un un centro commerciale che è solo di outlet.
Cavolo, questo Sì, sì, sì, no guarda, secondo me sono
Forse una scappata lì potrebbe essere buona.
Sì, sì, no, è una soluzione ottima secondo me. Infatti, uhm, c'è veramente proprio di tutto e, ehm, mi dispiace per il mercato, perché in realtà guarda veramente anche quella è un'ottima soluzione, uhm, però purtroppo se mi dici che, appunto, ci sono solo magari pezzi estivi che anche lì mi chiedo perché, che siamo a gennaio? Però comunque, uhm, è un po' un peccato ecco, perché lì ci si
Beh, perché qui ci sono allora qui quando è freddo ci sono 15 gradi, quando è caldo ce ne sono 45, quindi capisci che il maglione e le cose invernali non vengono vendute. Però stavo pensando, al rientro poi in Italia, ci sono un sacco di mercati invece di cui mi stai parlando tu, quindi magari, invece che acquistarli qua, mi converrebbe aspettare e prendere qualcosa in Italia, forse mi è mi viene più comodo.
Mamma mia, che bello. Certo, certo, certo.